في كده بعض الأعمال الدرامية، سواء كانت مسلسلات أو أفلام بتشِد الناس كده وبتفضَل في بالهم. أنت بقى عَندك تجربة من النوع ده، يعني في مسلسل كده شادِد شادِد تفكيرك على طول وطول الوقت، آآ بتعيش فيه؟
بُصّي، هو بيبقى في يعني أعتقد إنه ممكن يكونوا تصنيفين، في حاجات بتشِد الناس، بتشدّهم لأن هي مثلًا فيها حاجة كده بتعلّقك بالمسلسل آآ وبتبقى عايز تعرَف إيه اللي هيحصَل في الحلقة اللي بَعدها وهكذا، وفي مسلسلات بتبقى مرتبِطة معاك في دماغك و لأن بتبقى مرتبطة مثلًا معاك بمواقِف أنت بتشوفها، آآ، بيكون القِصّة بتاعتها جميلة والحوار جميل، مش لازم تكون إن هي يعني معلّقاك إنك عايز تخلَّص المسلسل أو تشوف الحلقة اللي بَعدها على قد ما هي بتبقى قيمتها بالنسبة لك عالية، لأن هي فيها قِصّة حلوة.
امم. إمم. امم. أنت شايف إن أنت مثلًا مرّيت بتجربة ك ده مع مسلسل مثلًا أو حاجة علّق معاك علشان سبَب من السبَبين اللي أنت قُلتهم دلوقتي؟
يعني أنا فاكر مسلسلين، مسلسل كان شاددني إن أنا اخلّصه ومسلسل معلّق معايا، فاكر قِصّته وفاكر أحداثه وفاكر كلّ حلَقة أنا شُفتها إزاي، لإني كنت باشوفها أول ما بينزِل، ف بس التاني مش فاكر قِصّته، أنا فاكر إنه هو شدّني وفاكر إن أنا قعَدت عليه، كان نازِل مِنُّه موسمين أو 3، قعَدت خلّصتهم كلّهم في يوم واحد تقريبًا.
طَب أنت أنت قُلت لي في أول كلامك إن الموضوع ممكن بيبقى ليه شقّين، الشق الأولاني إن الناس بتبقى القصّة حلوة، آآ، فأنت بتبقى متشوّق مثلًا إن أنت تسمع القصّة وتشوف إيه اللي هيحصل، وبتبقى متحفِّز كده دايمًا، آآ، تفتكر القصّة بس هي كفيلة إنها تكون العامل الأساسي اللي بيجذب الناس لمسلسل، أو لعمل درامي؟
مضبوط. آه، آه. امم. آآ، لأ طبعًا بيبقى في حاجات وخصوصًا دلوقتي مع ظهور المؤثرات البصرية المدهشة، ومع ظهور بناء الشخصيات يعني ممكن تكون القصّة جميلة جدًا، بس أنت بصريًا الشخصية شايفها ما فيهاش حاجة مميزة، شايفها وساعات بتكون إن هي ما فيهاش حاجة مميزة دي بتبقى رابطة مع الناس أكتر لأنك بتحس إن هي الشخصية دي شبهك أو شبه الناس اللي أنت بتشوفها يوميًا، فبيبقى كل عمل وليه التركيبة بتاعته اللي بتخليك اللي بتخليه يعلَّق معاك يعني.
امم. امم. واحد من الناس، يعني أنت قصدك إن الواحد ب إن أنت بتبقى شايف إن هو آآ، البطل ده سهل أوي إن أنت تشاور عليه في تعاملاتك اليومية، هتلاقيه في زو في صورة مثلًا صاحب أو صديق أو أخ، صح كده؟
امم، صح آه، هو ف زي ما ال اللي أنا قصدي يمكن ما وضحتوش كويس، إن في عوامل كتيرة زي مثلًا حاجة زي المؤثرات البصرية، ال الحاجات المدهشة إنك مثلًا بتشوف مثلًا يعملوا حرايق بطريقة معيّنة، انفجارات بطريقة معيّنة، عربيات تتقلب بطريقة معيّنة، دي المؤثرات البصرية، وحاجات بقى تانية بتبقى زي ب القصّة، حاجات زي بناء الشخصيات، حاجات زي الملابس، حاجات زي الأماكن اللي بتصوّر فيها، كده يعني.
إمم. أكيد. أ أنت شايف إن هي منظومة متكاملة ما بتجمع ما بين الإنتاج الفني من مؤثرات بصرية ومن ديكور ومن كمان قصّة وبناء الشخصيات، وأكيد برضه م يعني هل برضه من وجهة نظرك الممثل بقى اللي بيقوم بدور الشخصية برضه من ضمن عوامل النجاح والَّا لأ؟
أكيد طبعًا، ساعات الممثل اسمه لوحده، يعني بعيدًا عن أدائه هو اللي ممكن يبيع ال المسلسل، آآ أو العمل الفني يعني، لمّا تعرف إن الممثل الفلاني هيعمل ال المسلسل الفلاني فأنت بتبقى نفسك تشوف المسلسل ده بغض النظر عن إيه هو محتواه، هل هو كوميدي، هل هو أكشن؟ هل هو ال الحاجة اللي أنت بتحبها؟ ففي ساعات أسامي ممثلين بتبيع ال المسلسل، وفي ساعات أداء الممثلين نفسه، ممكن يكون ممثل مش مشهور بس أداؤه جوه، الناس أبتدت تتكلم عليه، فبقى الناس كُلُّهم متشوقة إن هي تشوف المسلسل أو العمل ده.
إمم. إمم. طب، احكِ لي كده مسلسل أو مشهد معلّق معاك و ولسه فاكره لحد دلوقتي.
والله أنا فاكر كان في مسلسل اسمه Game of Thrones، آآ، المسلسل ده كان في حلقة كده، آآ، اسمها battle of bastards، دي كانت حلقة عبارة عن معركة كده ما بين يعني هي خلّينا نقول زي جيشين أو حاجة زي كده، فالحلقة دي كانت نازلة ليلة كان أنا عندي امتحان ساعتها كان امتحان مهم جدًا، وأنا ساعتها ما قدرتش أقاوم
آه. اهم. ما تقولش، سِبت الإمتحان وقعدت تتفرج على المسلسل؟
<chuckles> بالض بالضبط آه، سِبت المذاكرة وما قدرتش أقاوم الصراحة. طب، هاشوف 5 دقايق والبريك الجاي أشوف 5 كمان، طب، 5 قعدت 5 في 5 كده، ما مشيتش خمسات طبعًا، شُفت الحلقة كلها مرة واحدة، والحمد لله ذاكرت وعدت يعني بس ب بافتكر الموضوع ده لإن أنا فضلت ال إن إن أنا أضيع تعب سنة كاملة على إن أنا أشوف المسلسل يعني.
امم. ما هو ده مش ميعاد عرض مسلسلات، في ناس بتمتحن برضه. طيب، خليني أسألك في النقطة دي، أنت بتشوف إن الأفضل إن أنت تشوف الحلقة كاملة على بعض والّا إن أنت تجزأ الأحداث؟ يعني التجربة اللي أنت عملتها دي، آآ، كانت كويسة والّا لأ، حسيت إن لأ، أنا هاسيب المذاكرة خالص وه وهاقعد على الحلقة كلها لأن أنا كده مش مركز أو أنا مشتت؟
أ أكيد طبعًا، آه. هو على حسب، يعني في مسلسلات مثلًا بيكون الأحداث كل مشهد مفصول عن المشهد التاني، فأنت بتقدر عادي، مثلًا شُفت مشهدين، 3 وممكن خلاص تكتفي، كأن الحلقة خلصت مثلًا أو كده، وفي مسلسلات لأ، بتبقى الأحداث مرتبطة ببعضها، يعني زي الحلقة اللي باحكي لِك عليها دي هي كانت معركة طويلة، حرب طويلة، الحلقة كانت أكتر من ساعة، الأحداث كلها مرتبطة ببعض، ده بيسلم ده، ده بيسلم ده، فأنت مش عارف حتى إنك ت تفصل، تقول بعد المشهد ده ما يخلص أنا هاوقف وهاقعد أذاكر شوية، لأ، الأحداث مرتبطة ببعض. في مسلسلات بيمشي معاها الموضوع ده ومسلسلات ما بيمشيش معاها الموضوع ده.
برافو عليك. إمم. امم. امم. إمم. تمام. طيب، قُل لي بقى في مشهد معيّن حسّيت فيه بالانبهار؟ يعني أنت بتقول لي إن أنت بتحب المؤثرات أو أنت م شايف إن المؤثرات البصريّة من إحدى العوامل المهمة جدًا في إن المسلسل يرتبط بذاكرة الناس. يعني المسلسل اللي أنت بتقول عليه Game of Thrones كان تقريبًا مُعظمه آآ، مؤثرات بصريّة وكمان خيال علمي و إ إيه أكتر مشهد مأثّر معاك في الحلقة دي بما إن أنت ذَكرتها؟
مضبوط. آآ، كان في الحلقة دي كان في مشهد كده كان آآ، ال يعني كان ال أ هو كان في جيش بيهاجم جيش تاني في القلعة بتاعتة، فالجيش اللي كان في القلعة بتاعتة كان طبعًا هو واخِد أرضيّة أحسن، واخِد وضعيّة أحسن، لإن هو في القلعة ومُحتمي في القلعة والجيش التاني بقى بيهاجم من المفتوح كده. فالجيش اللي في القلعة عمل زي دايرة حوالين الجيش، وخلاص إن هو الجيش اللي جوّا الدايرة ده اللي بيهاجم القلعة، خلاص ده بينتهي. لحد ما في مرّة واحدة كده يعني في لحظة سينمائية زي ما بيقولوا راح دخل الجيش تاني من ال من الحُلفاء يعني ما كانش معاهم من أول ال المعركة.
إمم. إمم. إمم. <chuckles> ما كانش لسّه وصل، وصل أ يعني ظهرَ مُتأخرًا أفضل من الّا يأتي يعني.
بالضبط آه، آه، بس فطبعًا قَلب الحلقة خالص، يعني خلاص أنت كنت يعني هي دي برضه من الحاجات الحلوة في المسلسل إن هو م أنت مش عارف مين ما فيش بطل هو اللي بيكسب على طول لأ، ع وارد إن أي حاجة تحصل.
إمم. إمم. طب، أنت
فده قَلب الموازين خالص.
طب أنت إيه اللي شدّك في المسلسل؟ يعني أنت قُلت مسلسل Game of Thrones بقى على شخصيّتك بقى أنت، وتجرّبتك، يعني أنت بتميل للحاجات الخيالية اللي مش مربوطة آآ، بأرض الواقع والّا أنت بتحب اللي هي الحَقبة الزمنية دي اللي هي بتاعة الحروب المُظلمة زي ما بيقولوا؟
آآ والله لأ. هو هو العمل كُلّه على بعضه يعني هو ال آآ، خلّينا نقول الحاجات اللي هي الف الفانتازيا، بس ما تبقاش فانتازيا مثلًا حاجة زي هاري بوتر إن هو الموضوع كُلّه في عالم معيّن وعالم سِحري وبتاع وهو ده اللي يبقى شايل العمل، لأ هو واخِد من كل الجوانب، واخِد من ممثلين كويسين، واخِد من قِصّة كويسة، واخِد من حوارات كويسة، واخِد من مؤثِّرات كويسة، واخِد من آآ، قِتالات كويسة، فهو جَمَع كل الحاجات دي فبقى من أحسن المسلسلات، مش بالنسبة لي أنا بس، بالنسبة لناس كتيرة يعني.
إمم. طب، أنت فاكر بالضبط إيه اللي شدّك إن أنت تتفرّج على المسلسل ده؟ هل مثلًا طبعًا هو يعني كان في تغطية إعلامية كبيرة أوي على المسلسل ده و وأحداث وما وراء الكواليس، وكان دايمًا بيبقى في كده إعلانات وتترات تشويقية. آآ، أنت إيه اللي شدك؟ هل مثلًا كان ترشيح من صديق والّا أنت شُفت الإعلان الترويجي وقُلت أنا هاتابع المسلسل ده، خصوصًا إن هو أجزاء كتيرة يعني؟
والله هي ولا حاجة من دول، هي كانت <laughs> كنت أنا كان في فيلم اسمه Lord of the Rings، الفيلم ده كان طالع فيه شخصية، الشخصية دي كانت طالعة في المسلسل، فهو كان الشخص ده، كان المفروض إن هو في ال في في ال في ال في الفيلم كان هو مَلِك والمَلِك ده كان مات في أول الفيلم، في أول جزء من الفيلم، هو الفيلم 3 أجزاء، فأنا قُلت يمكن المسلسل ده عاملينه بيحكي قصة المَلِك ده خصوصًا إن هو برضه كان طالع في المسلسل زي مَلِك برضه، فقُلت إيه ده! ده هو بقى ده مسلسل ليه علاقة لإن هو عاملينه في نَفس الحُقبة اللي هم بيركبوا أحصِنة وقوس وسهم وهكذا يعني، فقُلت ده هو ده ليه علاقة بده وقُلت أشوفه، كان لسّه المسلسل ما ابتداش يتشهِر، كان مثلًا في الموسم التاني أو كده، كان لسّه ما بقاش عليه ضجّة إعلامية. بس، وشُفته، الحمد لله إن أنا شُفته.
أصلًا. <laughs> آه. إمم. إمم. إمم. آه. إمم، إمم، إمم. آه. يعني أنت ما ما ما بدأتش ال ما عاصِرتش المسلسل من من أجزائه الأولى، لأ أنت دخلت كده آآ في في الجزء التاني، من وِسط الأجزاء، صح كده؟
بالضبط، بس هو المسلسل كان 7 أو 8 ت أجزاء، وابتدى كمان الضجّة تحصَل عليه مثلًا بعد الجزء الرابع أو الخامس، فيعني أنا لأ أنا أنا أُعتبر متابعُه من الأول، يعني ما كانش فايتني كتير يعني أنا أُعتبر باشوف الحلقة بحلقتها من الموسم التاني مثلًا أو التالت من أولُه.
إمم. إمم. طيب، قُل لي بقى أنت لمّا بتتفرّج على النوع ده من المسلسلات أو ف بتتفرّج على مسلسل عمومًا، وبيشدَّك هل مثلًا بتقعد كده تحلِّل بينك وبين نَفْسَك إيه الحاجات اللي ممكن تستفيدها، يعني زي ما كان زمان كده بيبقى فيه في الكُتُب الدروس المستفادة <laughs> من العمل، هل أنت من الناس اللي بتعمل كده والَّا بالنسبة لك هو عمل ترفيهي أو غرضُه التسلية أنت اتسليت وشُفته وخلاص؟
<laughs> يعني مش قصّة الدروس المستفادة على قد ما هو يعني كنت باقعد أحلِّل وبتاع، لإن هو العمل مبني على كُتُب أصلًا، والكُتُب دي كان فيها ت-تفاصيل أكتر أو كده، فكنت باحب أقعد أسمَع بقى النظريات إن هو في الكتاب مثلًا في شخصية ما ظهرتش في المسلسل، فالشخصية دي هتظهر وهتعمل كذا وكذا، طبعًا بتبقى في حاجات مثلًا في النُصّ كده الواحد ممكن آه بت بتعلّق معايا مثلًا، شخصية اتصرفت إزاي الشخصية قالت كلمة بتعلّق معاك بس لأ مش إن أنا باقعد بقى أطلّع حِكمة بقى أقعد أقول المال ما بيجلِبش السعادة والحاجات ال لأ. <laughs>
آه. إمم. <laughs> لأ، يعني بس هي فكرة المسلسل آآ كانت قايمة على الخيانة، و وإن إزاي لمّا ب السُلطة بتتدخّل يعني آآ، الحُلفاء بيت بيتغيروا يعني، آآ، ف آمم، ده ما أثّرش معاك أنت يعني انبهرت بالن أنت انبهارك كلّه رايح في حتة إن هو آآ، يعني عمل تسلية، طَب أنت قُلت نقطة حلوة أوي، قُلت إن الفيلم قايم أو سلسلة بقى ال sorry سلسلة المسلسل المسلسل ده قايم على كُتُب، أنت من النوع اللي بيحب يتفرّج على الأعمال الدرامية أيًا كانت بقى مسلسلات أو أفلام مبنية على آآ، روايات والَّا لأ؟ مش بتفرِق معاك؟
إمم. إمم، لا، لأ. مش شرط أساسي، بس في الأغلب ال يعني م مش ده اللي بيشدني أو مش ده اللي أنا بادوّر عليه في الأول، بس يعني م لمّا اتفرجت على كذا حاجة، الحاجات في الأغلب اللي بتبقى مبنية على كتب أو مبنية على قصص أو كده آآ، بتكون كتابتها أحسن آآ، وأعمق من اللي هي بتبقى مكتوبة للإنتاج السينمائي، لأن ساعات اللي بيبقى مكتوب للإنتاج السينمائي بيبقى الغرض منه أو بيبقى عارف إن في حاجات ه هتغطي على الديفوهات أو العيوب ب سواء تصوير سواء أداء ممثل، إنما الكتاب يبقى لأ هو غرضه إنه هو يمتّعك ب من الكتابة بس من الحوارات بس من
امم. امم. امم. امم، طيب قُل لي بقى ف في عصر ال يعني خلينا نروح شوية كده لحتّة في عصر السوشيال ميديا وال آمم، بقى والمنصات اللي هي بتسهّل إن أنت تتفرج على المسلسلات، وإن أنت ممكن تخش في نُص المسلسل وتتفرج على آآ، مسلسلات قبل كده وأجزاء قبل كده، أ أنت شايف المنصات دي قدّ إيه فادت فكرة إن الناس ت أو خلت الناس تتعلق بمسلسل معيّن، ال الإعلانات الترويجية، أو التسويقية آمم، شايف المنصات دي كانت كويسة ساعدت الناس ترتبط ب بمسلسلات والّا لأ؟
ف الب أ امم. اتفضلي. آآ والله هُم
ساعدتك أنت شخصيًا.
آآ، الم المنصّات ساعدت أكيد في انتشار المسلسلات وناس كتيرة بتتابعها وكده، بس أنا شخصيًا ما باحبش المنصّات دي بس أسباب كتيرة؛ يعني أهَم سبب إن هو ال التشتُّت، إنك محتاج تكون مشترك في كذا منصّة، آآ في Netflix في amazon prime في watch it في كذا منصّة، فأنت مثلًا أنت أنا النهارده دلوقتي اشتركت مثلًا في شاهد، فنزل مسلسل زي game of thrones نزل على قناة HBO، فلازم أروح أشترك في HBO علشان أشوف المسلسل، طَب ما أنا دافع و كده كده اشتراك في شاهد، فبالاقي مثلًا نفْسي مضطر إن أنا أشترك في 5، 6 قنوات، آآ علشان أشوف المسلسلات، أو أبقى أبقى مواكب ال حد قال على مسلسل جديد فأنا عايز أشوف منه حلقتين كده يعجبني والّا لأ، فأكيد مش هاروح أشترك في المنصّة عشان أشوف حلقتين، 3. فما باحبش أنا المنصّات شخصيًا بس يمكن في ناس بتفضّلها، وبيحب إن هو بيخش يشوف اللي فيها وخلاص، مش إن هو بيشوف عمل معيّن أو بتاع، هو بيشوف المتاح ويتفرّج عليه.
إمم. إمم. آه. إمم. إمم. طَب قُل لي أنت في أول كلامك خالص قُلت إن ال اللي مِعلَّق معاك في الحلقة دي بالذات، إن هي كانت ليلة امتحان وأنت قرّرت تضحي بتعب السنة كلّها، بس علشان تقعد تتفرّج على الحلقة، أنت شايف إن أوقات عرض الحلقات دي، بتكون كده مدروسة وبتكون بيبقى في أوقات كده في السنة زي ما بيقولوا كده في ز في زخم من الأعمال، آآ ده ممكن يخلّي الناس ترتبط أكتر بالنوع ده من العمل والّا لأ عادي، أ أيًّا كان العمل بي بيتعرض في رمضان، في امتحانات، في أي حتّة، بيسمَّع برضو مع الناس طالما كويس؟
خلّيني أقول لِك أخيرًا كده، هو بيبقى العمل اللي بينتج العمل، بيبُص على ال بيسمّوهم الجمهور المُستهدَف، هو أنت عامل مثلًا عمل هنا في مصر فالجمهور المُستهدَف بتاعك أغلبيته مصريين، فأنت بتشوف الموسم اللي المصريين بيبقوا بيتفرّجوا فيه على مسلسلات ومهتمين بيه بالمسلسلات، اللي هو وليكن رمضان مثلًا، برّه مثلًا ما بيبقاش عندهم الموسم ده بيبقى عندهم مثلًا، آآ فترة الإجازات اللي هي بتاعة الChristmas وراس السنة وكده، فهو دي بتبقى الفترة المهتمين بيها وبيكون فيها إنتاج غزير للأعمال وكده، علشان الناس بتبقى إجازات وبتتفرّج. فكلّ واحد بيشوف الجمهور المُستهدَف بتاعه إمتى إيه الوقت المناسب اللي هيقدر يتفرّج فيه، وبي على أساسه بيعمل الموضوع ده يعني.
إمم. برافو عليك! إمم. إمم. برافو عليك! بصراحة يعني أنا استمتعت بالكلام معاك جدًا، <chuckles> أنت آرائك وجهة نظرك، وحتّى اختيارك وذوقك في المسلسلات رائع. أنا باشكرك على كلامك ده.
العفو، على إيه؟